Ừm, chào bạn, rất vui được nói chuyện với bạn trong buổi sáng nay nha.
Chào bạn, ừm. <chuckles> Ờ, xin chào, hông biết hôm nay, a, mình, à, thức dậy rồi mình có thấy năng lượng tràn đầy hông ạ? <chuckles> Ủa vậy hả? Lạnh hả?
Ờ, sơn thì thức dậy thấy lạnh rồi đấy. Hôm nay không biết tại sao đang trời đổ mùa đông giữa mùa hè, ừ, thấy lạnh lạnh nha. Ha, thế còn chỗ bạn thì sao? Thời tiết như thế nào?
Ồ! Ồ, hay quá. <chuckles> À, chỗ của mình thì nắng rất là vàng luôn. <chuckles>
Tuyệt vời không?
Là nắng, gọi là, sáng trưng. Người ta nói, gọi là, á hả "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng", là á là đúng là mình thấy à.
Tự nhiên thấy muốn ra chỗ đấy của bạn thật đấy. Thế thì nhá, lúc nãy mình có nằm lướt mạng xã hội ấy. Mình thấy là, kiểu, mọi người đang rất là bàn tán về cái việc là xả rác bừa bãi. Thế thì theo bạn vì lý do chính khi bạn khiến mọi người xả rác bừa bãi là gì?
Ừm. Ừm. Ờ. À, đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, thật ra thì cái việc xả rác bừa bãi thì nó, a, tồn tại từ rất lâu mà trước giờ cũng nhiều lắm rồi, đúng không? Th thì mình thấy cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái gì? Ý thức thôi.
Ừm. Rất lâu. <chuckles> Đúng rồi. Ừm, chính xác.
Đó là ý thức thôi, rồi cứ ý thức kém rồi cứ xả rác riết thì nó thành thói quen. Mình nhớ á, mình nhớ hồi lúc ở nhà cũ của mình á, là mình nằm, à mình ở kế bên một cái ao rau muống.
Đúng rồi. Hoàn toàn đồng ý luôn. Ờ. Ờ.
Thì, ờ, lúc đó tiền đổ rác chỉ có 20.000 tháng à, mà người ta còn tiếc ra người ta không có r người ta không có, ơ, trả tiền đổ rác mà người ta đem ra ao á, người ta đốt, mà đốt từ ghế salon cho tới đốt xe, ta nói cái gì cũng đem ra đốt hết trơn á. Đó, là cực kỳ vô ý thức mà mình mình không sống nổi ở cái khu đó luôn á.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ý thức kém. Ừm. Cũng được. Kiểu độc hại ấy.